Je dois t'avouer que depuis, heu, quelques temps, hein, depuis, heu, l'essor de l'intelligence artificielle, je commence un petit peu à, hem, à avoir peur, à flipper concernant le, heu, le futur.
Ah! D'accord.
Ouais, ouais, ouais, parce que je me dis que, vu comment ça avance, hem, ils prévoient la suppression de 80 % d'emplois d'ici 5 ans.
Mmh.
5-10 ans, à cause de l'intelligence arti artificielle. Donc, heu, on on on entraîne même les intelligences artificielles à, comment dire, à parler comme, heu, des humains avec les mêmes, heu, interactions finalement.
Ouais.
Donc, heu, je me dis, heu, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va devenir, heu, nous les, heu, les humains quoi, dans dans quelques années, quoi? Est-ce qu'ils vont mettre des minima sociaux pour en fait qu'on soit juste, heu, si on a perdu, heu, son travail pour qu'on soit juste, heu, juste au-dessus des flots pour pour survivre quoi donc, heu.
D'accord, OK. Ouais, donc si je comprends bien en fait, ouais c'est, heu, heu, ce ce ce changement qui s'opère, c'est vraiment quelque chose qui qui t'effraye, hein, aujourd'hui?
Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait, heu, c'est vrai que j'ai j'ai p un sentiment, heu, d'insécurité professionnelle, heu, heu, je me dis, heu, qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, heu? Moi j'ai perdu mon travail il y a quelque temps. Et, c'est vrai qu'il y a depuis, heu, depuis quelques mois j'ai un peu de mal à mettre le remettre le pied à l'étrier.
Mmh. D'accord.
Et c'est pas, heu, comment dire? À force, heu, j'ai postulé vraiment u un peu partout, heu, dans mes branches, hein. Et là petit à petit, bah, je me dis bon, bah, je vais prendre des un peu ce qu'on appelle des des métiers un peu, heu, alimentaires quoi, hein, heu, pas le choix quoi.
D'accord. Ouais OK, oui, oui, non, mais je comprends, heu, la situation dans laquelle, heu, dans laquelle tu te trouves, hein, heu, et si si je peux me permettre, heu, ta, heu, ton ton dernier emploi tu l'as perdu aujourd'hui, tu penses que c'est en lien direct, heu, avec, heu, ben, le l'intelligence artificielle?
N non, non, non, non, j'étais heu, j'étais contractuel. J'étais contractuel. J'ai fait un contrat d'1 an, après moi, je bah, j'ai ma société moi, mais depuis, heu, depuis 7 mois, là, ça marche vraiment pas fort.
Mmh mh, d'accord. OK.
Et heu, du coup, heu du coup heureusement j'ai pu me mettre au au chômage grâce à mon contrat précédent.
Ouais, d'accord, OK.
Mais c'est compliqué quoi heu, vraiment et heu, heureusement qu'il y a des petits extras, heu, à côté pour permettre aussi de de survivre un peu parce que c'est très dur, c'est très, très dur.
Ouais, ouais, non, mais j'ai heu j'ai j'imagine, heu j'imagine complètement et puis effectivement c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance, heu, est heu est est principalement ben, à à à l'essor enfin voilà des des tâches automatisées et heu, si c'est normal de te poser la question sur heu voilà sur heu sur sur ta place et sur la place de de l'être humain finalement heu heu, dans dans dans tout ça. Heu, si mais si je pouvais te te te rassurer aujourd'hui l'IA effectivement c'est heu, quelque chose qui heu heu, qui parle à beaucoup de monde sans forcément heu heu, que heu que tous y y comprennent heu heu, les tenants et et les aboutissants et et c'est un changement heu, comme peut-être il y en a eu auparavant et heu et et le sentiment peut-être que de de de crainte, heu, que tu tu tu heu tu ressens aujourd'hui sans vouloir faire preuve d'un optimisme exacerbé, hem, je je je tends à me à à à à me dire que, heu c'est non pas que c'est infon pas pas que c'est infondé, heu, mais heu, que comme d'autres bulles, heu, ça ça pourrait, heu ça pourrait exploser. Enfin voilà, heu, internet ça a été le cas aussi, heu, l'IA heu l'I l'IA pourrait peut-être, heu heu heu, fi finalement heu, être, heu être un ballon de baudruche, heu, aussi puisqu'aujourd'hui effectivement beaucoup beaucoup d'entreprises on va dire misent, heu mises dessus par heu heu, volonté de de gain de temps et cetera, mais heu mais derrière il y a quand même des questions et, heu et tu l'as tu en as, heu a tu as abordé heu, tout tout tout à l'heure. C'est la partie, heu, la partie sociale. Heu, si heu, plus personne n'est en mesure d'acheter des produits des entreprises, heu, parce que personne n'a un emploi, heu, fixe heu, et et et viable, heu, c'est fort probable qu'on puisse, heu, voilà que que les entreprises fassent le choix finalement de heu heu, de de donner du travail heu heu, pour que pour que leur leur produit derrière soit soit utilisé donc c'est heu, c'est
Ouais, complètement, ouais. L'infondé, je trouve que c'est infondé. Ouais, je j mouais. Gains de temps, je suis pas sûr hein. Mmh. Mmh mh. Je partage pas trop ton avis hein! Parce que regardes heu regarde heu, tu vas dans le supermarché, les caisses, heu, automatiques commencent, heu, à fleurir un peu de partout, donc il y a de moins en moins de caissières, donc c'est des emplois en moins. Même pour le rayonnage, maintenant tu as des machines, heu, dans les plus grosses boîtes et bah, qui font, heu, les travails de manutention pénible, heu, à l'époque, heu, pour heu, des métiers heu. Bah, en fait, heu, je je vois, on va dans les métiers de l'automobile, tiens le métier de l'au de l'automobile, tu en arrives presque à des chaînes qui sont 100% automatisées, ou tu as quasiment même plus besoin de de d'humain pour heu pour heu, commander les chaînes de production donc heu heu, l'intelligence artificielle aujourd'hui qu'est-ce qu'elle ne pourra pas heu, remplacer finalement heu hem, peut-être des métiers d'artisanat ou heu, c'est très spécifiques, métier manuel?
Mmh mh. L l l'humain. E e exactement! Oui, effectivement, oui, je je pense que heu heu, il faut heu, i i il faut voir heu heu, peut-être aussi, heu, les limites on va dire, heu, de de ce qu'est capable, heu, de faire, heu, bah le heu, les les robots. Que ce soit les LLM ou, heu, les robots, heu, automatisés dans les dans les usines. Heu, aujourd'hui l'humain, heu, reste derrière, heu derrière tous tous tous ces outils là puisque, ben, mine de rien ils ne ils ne seront pas capables de se maintenir tout seul, ils ne seront pas capables de se concevoir également tout seul, et finalement, c'est peut-être un un déplacement, heu, de, heu des heu heu, des compétences que l'on va que l'on va voir a arriver et heu et bien sûr c'est c'est c'est quelque chose d'inhabituel parce que bah, il y a toujours heu, eu heu, on va dire heu, un heu des des des des métiers un peu heu un peu visibles, heu, de de de tous, qui aujourd'hui disparaissent et je comprends derrière que tu te que que tu aies ce sentiment, heu, un peu voilà de de crainte face à à la nouveauté, puisque, ben, voilà, il y a.
Ouais, il est il est légitime. Je pense qu'il est légitime. Ma ma peur est légitime, je pense.
Mais je je te je te je te je te je te le confirme tu as ça c ces cette peur-là heu, enfin voilà tu as tout à fait heu le le le droit de heu de de de la ressentir. Heu et heu et et et puis heu, c'est c'est difficile, heu, aujourd'hui effectivement de heu de savoir exactement heu, quel sera, heu, notre, heu heu notre heu, devenir hein, heu, de pour pour pour le lendemain. On ne peut qu'espérer finalement heu, que heu, on aura heu on aura toujours, heu, notre notre notre place, heu, du coup heu.
Ouais, Tu vois, je vois que maintenant, heu, tu sais le démarchage téléphonique là, aujourd'hui et même heu, les même les intelligences artificielles remplacent le démarchage automatique et on n'arrive même pas à faire la différence. Avec qui c'est qui nous parle en face.
Moui, effectivement, ouais, ouais, non, je j'a j'admets qu'ils sont, heu heu, qu qu'ils ont réussi à à instaurer, heu heu, voilà les heu, ces ces ces intelligences, heu, un peu, heu, un un peu dans notre quotidien, enfin voire même, heu, beaucoup et heu, et aujourd'hui il s'agit vraiment d'apprendre à à vivre, heu, à à à vivre avec, heu, et heu, et et peut-être que finalement le la meilleure manière, heu, de, heu, de de de ne pas les craindre ce ce serait de de de les adopter. Heu, est-ce que, heu, dans ta vie quotidienne, est-ce que, heu, toi-même tu utilises quelques-unes de ces intelligences artificielles? Que ce soit ben des des LLM classiques mmh
Moi Oui, oui, oui, bah, alors, heu, heu, oui, c'est vrai. Alors, j'ai utilisé l l'intelligence artificielle pour, heu, faire mes CV, pour faire mes lettres de motivation. Heu, c'est un gain de temps, heu, incroyable. D'ailleurs, je trouve que maintenant, il y a plus trop d'intérêt d'ailleurs de de donner des lettres de motivation pour pour postuler. Parce que les employeurs, ils savent très bien que c'est, heu, c'est c'est c'est du n'importe quoi. Tout est fait, heu, tout est fait par un ouais, voilà. Tout est fait par intelligence artificielle, et j'ai même discuté avec des recruteurs qui m'ont dit, ils arrivent, heu, à déceler, heu, les, heu, les lettres de motivation faites par, heu, par intelligence artificielle. Donc, heu, finalement heu, bon! Je me dis: «Heu, quel est l'intérêt pour eux de demander une lettre de motivation s'ils savent que le candidat, heu, il y a 1 chance sur 2 qu'il le fasse, heu, par ChatGPT?» néanmoins, heu, néanmoins, j'ai quand même, heu, fait, heu, la dernière fois une lettre de motivation par un intelligence artificielle et j'ai réussi à avoir, heu, un entretien d'embauche!
Mmh mh. Bien sûr. Paradoxalement, oui! Mmh. D'accord. OK. D'accord.
Donc, heu, bon, heu, tout ça ne se vérifie pas en fait à c'est pas une valeur sûre en fait que je te dis donc, heu. Et oui ça Pour un jugement par exemple, heu, les jugements aussi, heu, il y a apparemment, il y a des jugements qui sont rendus, heu, auprès des avocats qui sont quasiment illisibles. Ça peut aussi être une, heu, une grosse aide, heu, pour, heu, bah, pour, heu, en fait traduire un peu ce qu'ils veulent dire. Mais bon, ça reste, heu, marginal je trouve par rapport à ce qui nous arrive plus tard, et et surtout le la crainte, heu, de la crainte en fait de cette de cette insécurité en fait, hein, heu, c'est c'est c'est un inconnu, c'est X, hein.
Non mais c'est, heu o ouais! Excuse-moi. Oui oui non mais heu En en en encore une fois, hein, je je je comprends parfaitement en fait que tu te sentes, heu, aujourd'hui perdu, heu, face, heu, ben, voilà à la à l'incertitude, heu heu, qui qui se trame, heu, face, heu, face à nous tous. Heu, mais, heu, je je je t'invite, heu heu, quand même à à à essayer d'avoir foi, heu, ben, voilà, au au au futur et heu, et à réfléchir à à comment, heu, tu pourrais, heu heu, essayer de de de vivre avec ces ces intelligences artificielles qui aujourd'hui, heu, ne ne ne ne peuvent se que servir aux heu, aux aux humains, parce qu'ils ont été, heu, fabriqués également, heu, enfin conçus en tout cas, par, heu, par par par des humains. Est-ce que, heu, peut-être t'aur heu, tu tu ne voudrais pas envisager une formation peut-être dans cette voie-là? Si, heu, si tu y tu y vois un intérêt? Heu, Histoire de heu
J'y avais jamais pensé, j j'avais commencé une formation de de technicien informatique, mais, heu, j'ai arrêté au bout d'1 mois, je faisais 5 à 6 heures par jour de de formation. D'ailleurs, je comprenais p souvent pas les rendus et je les faisais traduire par, heu, par l'IA pour, heu, bah en fait pour m'aider. Donc, ça m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses, mais, heu, néanmoins, heu, voilà, heu, percer là-dedans, heu, non je l'ai je l'ai pas fait et je me vois pas trop percer là-dedans. Moi, je suis plutôt quelqu'un de manuel.
D'accord.
Donc, bon, écoute, heu, de toute façon, il faut qui vivra verra, comme on dit, hein?
Mais, heu, justement, tu me dis que tu es une personne manuelle et ça, je pense qu'il y a peu de chances pour que les, heu, la la robotisation on va dire de, heu, des des des chaînes, heu, viennent remplacer, heu heu, la la patte, heu, humaine. Donc peut-être, heu, que, heu heu, finalement ton bonheur tu pourrais, heu, tu pourrais le trouver, heu heu, sur sur quelque chose que tu tu serais capable de produire par toi-même?
Ouais, tout à fait. Bah, en tout cas, heu, ouais merci pour le conseil hein. Je vais je pourquoi pas, je vais essayer de creuser, heu, un petit peu là-dedans, heu. En tout cas, ça m'a fait, heu, plaisir de de partager ces cette crainte avec toi. Et puis, heu, écoute, heu, si j'ai un petit coup de moins bien je pense que je reviendrai te te reparler parce que j'ai je t'ai trouvé de bons conseils, hein.
Mais oui, bah, avec plaisir et puis, ben, voilà rassure-toi, heu heu, sur, heu, sur tes compétences, hein, tu finiras bien par trouver, heu, ta voie.
Merci beaucoup.